Ah, ich find's wahrscheinlich jetzt nicht wieder. Ich rede mal ich rede einfach mal weiter. Ähm, das sind teilweise Dinge ähm, also, ich find teilweise den Punkt, der dort als Thread-Opener, Thread Thread-Starter, also d der erste Kommentar, der dort, äh, ist, den finde ich so interessant, dass ich teilweise auch auf eigene Themen da gelenkt werde und sage: „Ach, das erinnert mich daran.“ Oder: „Dazu habe ich 'n schönes Musikstück mal gefunden, was wunderbar passt.“ So, und das passiert mir häufig, dass ich dann beispielsweise, äh
Mhm. Ja, ja, mhm. Ja.
Äh, also das Thema so gut finde, so ernst nehme, dass es mich selber inspiriert, das fortzuführen oder zu variieren, und darauf reagiert überhaupt niemand. Und dann denke ich immer: „Ach, die wollen im Grunde nur den Text oben, den ersten Text, lesen und die interessiert gar nicht, was jemand anderes dazu gesagt hat“, weil um mich herum höre ich immer noch höre: „Oh toll, schön, finde ich auch.“ Ja genau, äh, aber wenn ich jetzt 'n eigenes Ding dazu bringe- vielleicht habe ich das missverstanden- was Kreatives beitragen will, dann <chuckles> reagiert keiner, weil es alle nur sagen: „Was hat der Boss gesagt?“ Da sage immer „ja und Amen“ zu oder kritisier das, aber was ich da verstehst du, wie ich das meine? Ja?
Mhm. Ah, ja, ja. Mhm. Mhm. Ja. <giggles> Okay, ja, ja. Ja, ich verstehe dich sehr gut, genau. Ne, also „follow the leader" und, äh, ne, der macht irgendwas vor und alle sagen „ja“ und rechts und links und ja, oben, unten und f ne, vollführen genau die geistigen Bewegungen, die d halt der der, ähm, Thread-Starter da vorgegeben hat. Okay, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ist. Vielleicht überforderst du auch einfach mit dem Inhalt deiner Postings, äh, so die Community.
Mhm. Ja, ich versuche mich da auch zurückzuneh genau, ich versuche mich da auch zurücknu zunehmen und wenn ich merke, das sind jetzt schon 50, 60 Kommentare, wie gesagt das habe ich ja schon mal gesagt, dann hör ich einfach auf, da was zu zu schreiben, weil da kommt eh keiner. Manchmal, wenn ich der 1. bin, dann hilft das. Also, wenn ich der 1. Kommentator bin, dann lesen das ja alle, die das geöffnet haben, dieses Thema und dann krieg ich manchmal Reaktionen. Also, man muss ganz schnell sein, denn am nächsten Tag ist das schon Schnee von gestern, so ähnlich wie in Zeitungen. <laughs> Ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, absolut. Ja, ja. ja, ja, absolut. Äh, vielleicht, äh, könntest du 'n bisschen Druck aufbauen, ne, psychischen Druck. Irgendw wie das wie das bei TikTok ja passiert, ne? „Also, wenn du jetzt nicht meinen Kommentar likest und überhaupt zur Kenntnis nimmst und, äh, reist, ja, dann ist deine Social-Media-Karriere sofort zu Ende. Das kann ich dir jetzt schon sagen.“ Ne, vielleicht so was irgendwie. <chuckles> Ist so 'n bisschen TikTok-Style. <giggles> Ja. <giggles> J
Druck aufbauen. <laughs> <giggles> Ja, das is das ist 'n ulki ulkiger, lustiger Hinweis, den du da vorschlägst. Warum eigentlich nicht? Das könnte ich ja mal spaßeshalber ausprobieren. Könn
Genau, einfach mal ts als Test.
Ja, vielleicht wird da jemand wach dann. <giggles> Auf mich <giggles> aufmerksam. Danke, das war 'n sehr lustiges, komisches, anregendes Gespräch.
Ja. Einfach mal <giggles> Ja. <giggles> Fand ich ja, fand ich auch. Okay. Bis